بقى ما أنت ما تقولش إيه الحاجة اللي أنت عملتها أول حاجة، خلِّ آخِر حاجة هي إن أنت خدت العربية. يعني والله يا والدي أنا علشان ما باحبّش إن أنا أكسر لك كلمة وإن أنت دايمًا كلام ت كلامك يعني شيء كبير بالنسبة لي وما أقدرش أكسره خالص، فأنا حابب أقول لك إن أنا بس غلطت غلطة بسيطة إن أنا عملت كذا، كذا، كذا والموضوع أمْر إنساني ما تقولش إن أنت عملت إيه، إن أنت عملت حاجة. قُل له أنا عملت حاجة والموقِف فعلًا إنساني إن حصل إن واحد صاحبي آآ أبوه تِعَِب أو أهل حد من أهله تِعِب يعني وأنا اضطريت آخُد العربية عشان أوصّله، فتخلّي آخِر حاجة إن أنت أخدت العربية، ما تخلّيهاش أول حاجة عشان يقدر إيه، يسمع اللي في الأول ويشوف أنت مقدّره قد إيه وبعدين يسمع المشكلة في الآخِر. ساعتها المشكلة ممكن ت تَقَع عليه يعني وَقْع هيِّن شوية.
أيوه أيوه، فهمتك. والله م ماشي يعني ممكن أجرّب أعتقد ده هيكون أنسب حَل، خصوصًا بالترتيب اللي أنت قُلته ده، أعتقد فعلًا هينفع يعني وهيخل و وهيسمع الآخِر ب باعتقاد إن إن الم الموضوع يعني مش متعلّق بيّا فهيسمع وبعدين أقول له إن أنا عملت كذا، كذا، كذا وبعدين أنت عندك حق فعلًا برضه إن هو يعرف منّي وهيقدّر. أكيد هو هيقدّر برضه إن أنا يعني تصرّفت بمسؤولية آآ مش مش لإنّي عايز آه، يعني آآ أزعّله وكده ولكن الموضوع غصب عنّي.
بالضبط آه. ت تخرُج بالعربية أو خلاص آه. بالضبط آه. أنت الموقِف إنساني.
بالضبط. والله هاحاول أعمل كده فعلًا. آآ يعني النهارده بالليل كده يا دوب ه هالحق اتّصل بيه قبل ما ييجي بُكرة وإن شاء الله يعني الدنيا تضبُط. بجد أنا يعني أنت هوِّنت عليّا كتير وساعدتني كتير بجد أنا باشكُرك جدًا.
إن شاء الله.